قال لي إن لأ، أنتِ يعني انترڤيوهات هو مش interview.
آه. هو آه، ي ك كتير مع بعض. <laughs>
آه، ف فطبعًا أنا مب يعني اللي هو ماشي آه، طبعًا، ماشي أوكي. ف قشطة <chuckles> خالص <laughs> إديني إديني في الامتحانات دي آآ، كان أول امتحان، اختبار عملته آآ، كان حاجة ليها علاقة بال Grammer بقى بتاع الEnglish و وكده وأنا أصلًا
ماشي يا جماعة اللي أنتم تقولوه ما فيش أي مشكلة دخلوني انترڤيوهات. <laughs> آه. إيه ده يعني هم امتحنوكِ أصلًا أمتحان إنجليزي؟
آه، وأنا عايزة أقول لِك إن أنا موتي وسّمي ليومنا هذا الGrammer، باكرهه يعني <laughs> آه، آآ، عامل زي النحو في العربي كده بالنسبة لي مادة صعبة، يعني مش م
أها. ال الGrammer الإنجليزي. آه، مادة الواحد بيعدِّي منها مرة في الحياة وبعدين بينساها كلها. <chuckles>
خلاص بقى شكرًا آه، بالضبط. <laughs> فيعني طبعًا، الحمد لله اتوفقت يعني إن أنا عديت ال الtest ده، يعني ده كان اتعدى، فلما خلصته واديت له الورقة وقال لي: "طيب، تمام." آآ، إحنا كُنا قاعدين ف في Hall واسعة كده والناس كتير والدنيا توتر.
آه. أهم. آه. ناس كتير مستنية مستنية ال interview والّا أنتِ قصدِك ناس كتير قاعدة معاكم في ال hall؟
لأ، آ آ يعني HR كتير أوي وناس كتير مستنية دورها.
ياه!
فك أكننا آآ كُنا قاعدين في سجن حاجة كده وكلنا ساكتين و آآ أيوه <laughs> كلنا حالة صمت، وتوتر، وشكلنا كده باين عليه يعني إن يا عيني غلبانين أوي آآ، بس.
<laughs> حاجة حاجة كبيرة أوي، منظمة كبيرة أوي. اهم. طب، وأنتِ بس أنتِ كنتِ عدِّيتِ كده الأمتحان الإنجليزي وخلاص مدخَّلِك هو على أول interview دي.
بالضبط، بالضبط، دخلت بقى على ال interview اللي هي كان مع ال ال ال الHR اللذيذة دي آآ، دخلت الصراحة هي كانت عملت أحلى حاجة، إن هي هدتني يعني طبيعي عارفة
أوكي. امم. ياه! إيه ده هديتِك كده أزاي يعني؟
يعني قالت لي: "ما تقلقيش، أنتِ متوترة ليه؟ أ أنا في الأول هاكلمك بالعربي، لغاية لما تهدي خالص وبعد كده هنتكلم شوية English." فالجملتين دول يعني هدُّوني شوية، وفضلت تهزر معايا قالت لي: "أجيب لِك عصير والّا لأ؟" يعني هي آه، لا، لأ، كانت لطيفة لطافة.
آه. أها. اهم. ياه! يعني هي كانت السبب إن أنتِ فعلًا آآ ما كن ما كُنتيش متوترة في أول interview دي يعني هي بجد كانت شخص مميز أوي ف في الشغلانة دي لدرجة إنه أنتِ لسه فاكراها؟
جدًا. صع آه ج تخيلي آه، يعني الكلام ده من بدري، من سنين، مش فاكرة من كام سنة يعني بس كتير. آآ، لأ، هي الصراحة كانت لذيذة أوي، أوي، أوي، فطبعًا إيه، عملت أول interview معاها وكان لازم عشان نعمل يعني ناخد المرحلة اللي بعديها لازم أنجح في ده. وبن بعد كده ندخل في ال في التالت.
اهم. ياه! تمام.